คือเรามีเรื่องจะปรึกษาอะค่ะ คือว่าเราเองอะ เป็นคนที่รักสวยรักงาม แล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยไปเจอ เราอะไปเข้าสถาบันเสริมความงามคลินิกอยู่ที่หนึ่ง กฎว่า เราเองอะค่ะ ก็ไปเจอคนที่เขาอะ ก็มาสถาบันเสริมความงามแห่งนี้เหมือนกัน แล้วแบบทักทาย แล้วก็พูดคุยกันน่ะค่ะ ก็เลยทำให้รู้สึกถูกคอกันดีนะคะ ทีนี้มันก็เลยต่อยอดกันหลาย ๆ เรื่องอะค่ะ ในมุมของเราเอง เราก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์ใหม่ ๆ กับเพื่อนใหม่เนี้ยค่ะไว้ ไม่ให้มันจางหาย แล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีในระยะยาว ๆ กันต่อไปอะค่ะ ทีนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่เราอะ จะขอคำแนะนำปรึกษาว่า เอ๊ะ วิธีการที่เราเจอเพื่อนใหม่อะ ที่มันคลิกกันน่ะ เราจะทำยังไงที่เราจะรักษามิตรภาพนี้อะค่ะ ไปไว้แบบยาว ๆ ได้เลยอะค่ะ? ขอคำแนะนำด้วยนะคะ
ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ อา ครับผม อืม อือ อ๋อ <laughs> โอเคครับ เข้าใจสถานการณ์ที่ อ่า คุณกำลังเจออยู่เลยนะครับ อือ ก่อนอื่นขออนุญาตลองสอบถามนะครับผม อ่า เพื่อนใหม่ที่ อ่า ที่ทางคุณเจอที่แบบ อ่า คลินิกเสริมความงามตรงเนี้ย เอ่อ พอเราได้ทำ อ่า เจอกันบ่อย ๆ แล้ว ตอนเนี้ยเรา เรามีการติดต่อ หรือคุยกันบ่อยขนาดไหนอะครับตอนนี้?
ก็ทักทายคุยกันทุกวันเลยค่ะ ก็มีเรื่องแลกเปลี่ยน เหตุผลทำไมมีเรื่องแลกเปลี่ยน บังเอิญว่า เราเองอะค่ะ เคย ทำ เอ่อ ว่าเราอะ ทำงาน แล้ว แล้วลักษณะงาน ของเราอะ ก็ใกล้เคียงกับลักษณะงานน่ะของเขา เป็นลักษณะงาน เขาเรียกว่า งานสายเดียวกัน เออ ต้องใช้ประโยคแบบเนี้ยอะค่ะ มันก็เลยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันน่ะเยอะมากขึ้นน่ะค่ะ แล้วก็ล่าสุดเนี้ยค่ะ มันมีกิจกรรมนะคะ เป็นกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ เขาก็เลยมาชวนเราอะค่ะ เราก็ยังไม่แน่ใจ ด้วยความที่เรายังเป็นเพื่อนใหม่ เพิ่งรู้จักกันมาแค่เดือนกว่า ๆ อะค่ะ เอ๊ะ แบ ถ้าแบบนี้เนี่ยเราควรจะไปดีไหมอะคะ? กับการ ที่การ เขาชวนเราอะค่ะ ก ไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อะค่ะ แล้วที่สำคัญคือมันไปที่เขาใหญ่ ก็คือจะต้องไปนอนพักก่อน ใช่ไหมคะ 1 คืน แล้วก็อีกวันรุ่งขึ้นน่ะ ออกวิ่งตอนตี 5 ค่ะ หรือเริ่มแบบ เริ่ม เขาเริ่ม สตาร์ต อะค่ะ เริ่มปล่อยตัวอะตี 5 ก็จะถึงจุดหมายก็ ก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง อันนั้นน่ะค่ะ ก็คือกิจกรรมอันเนี้ย อะค่ะ แบบเหมือนประมาณว่า เดินวิ่งท่ามกลางธรรมชาติหุบเขา เอา เขาเรียกอะไรนะ เอ่อ เอาอา เอาอากาศเข้าออกซิ เอ่อ เอาออกซิเจนเข้าปอด อะไรอย่างเงี้ย เขาเรียกอะไร ฟอกปอดด้วยออกซิเจนเขาใหญ่ เออ ใช่ ชื่อกิจกรรมมันชื่อประมาณนี้อะค่ะ เราก็เลยจะขอคำแนะนำว่า เอ๊ะ เราควรจะไปไหม? แล้วถ้าเราไปเนี่ย มันก็แบบเป็นกิจกรรมครั้งแรก ระหว่างเรากับเขาด้วย ใช่ไหมคะ เราก็ไม่รู้ว่า เราจะต้องวางตัวยังไง? หรือแสดงความเป็นตัวเองเลยดีไหม? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องนี้เนี่ยขอคำแนะนำหน่อยนะคะ
อือฮึ ครับ อือฮึ อ๋อ อ อา ครับ อืม อือฮึ อ๋อ โอ้โฮ อืม ครับ อา ครับ อา เออ อือฮึ อืม อือฮึ อืม อือฮึ ครับ อือฮึ อื้อฮือ อืม อือ ครับผม อือฮึ อืม โอ้ โอเคครับ ได้เลยครับ ตรงนี้ก็เข้าใจสถานการณ์ของคุณมากขึ้นเลยเนาะ ด้วยความที่แบบว่า อ่า พอเราเจอกัน เราเริ่มได้คุยกันทุกวันนะครับ แล้วทีนี้ก็แบบว่า เราก็มีชวนเป็นส่วนของกิจกรรมนะครับ เป็น อ่า วิ่ง ออกกำลังกายด้วยกันอีก ตรงเนี้ยถ้าเกิด เอ่อ ใน ในแน่ ในแง่คำแนะนำนะครับผม ก็คือถ้าเกิดคุณคิดว่า ไอ้ ยิ่งกิจกรรม เอ่อ การ เอ่อ ออกกำลังกายเนี่ย มันมีประโยชน์นะครับผม แล้วก็ เฮ้ย คุณก็ชื่นชอบอยู่แล้วด้วยเนี่ย ก็คือแบบว่า เอ่อ สนับสนุนให้คุณแบบว่า เอ่อ ลองไปหา ไปร่วมกับเพื่อนนะครับ ยิ่งจะได้เป็นการแบบว่า อ่า สานสัมพันธ์เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ ผมว่าตรงเนี้ย อ่า ถ้าเกิด อ่า คุณมองว่า เอ่อ อย่างเพื่อนคนเนี้ย คุณดูแล้วว่า เฮ้ย เราอยากจะผูกมิตร หรือว่า เอ่อ รักษาความสัมพันธ์ให้เป็นในระยะยาวนะครับ การที่แบบว่ายิ่งได้แบบว่า เอ่อ อ่า ไปค้างต่างจังหวัดด้วยกัน น นะครับ ทำกิจกรรมด้วยกันเนี่ย ยิ่งเป็นแบบตัววัดนะครับว่า เอ๊ เราตกลงแล้ว อ่า มันจะ อ่า สามารถรักษาความสัมพันธ์ไปได้ในระยะยาวไหม? นะครับ มีอะไรที่มัน เอ่อ ติดไหม อะไรไหม? นะครับผม ตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการที่แบบว่าจะทำความรู้จักกัน ในส่วนของให้มันใกล้ชิดขึ้นนะครับ ตรงนี้
อืม อืม อันนี้แนะนำให้เราไปเลยใช่ไหมคะ? แล้วทีนี้เนี่ย เราจะวางตัวยังไงอะคะ? หรือ หรือว่าแบบ แสดงอาก เอ่อ แสดงออกความเป็นตัวตนของเราตั้งแต่แรกเลยไหม? หรือว่า เอ่อ พูดแบบกลาง ๆ ไปก่อน หรือว่ายังไงดีล่ะคะเนี่ย?
ครับผม อืม อืม ครับ อ่า จริง ๆ แล้วอาจจะลองเป็นกลาง ๆ ไปก่อนก็ได้นะครับ เพราะว่าผมว่า เอ่อ ม มันในส่วนของ เอ่อ ลักษณะนิสัยของแต่ละคน บางทีเราก็อาจจะ ไม่ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนาะว่า เออ แล้ว อา เขา เอ่อ จะเป็นในแบบไหน? เขาอาจ เขาก็อาจจะกลาง ๆ มากับเราเหมือนกันนะครับ ผมว่าการที่เรา เอ่อ กลาง ๆ <gasps> ไว้ก่อนนะครับ มัน <gasps> มันก็ยังเปิดโอกาสให้ เฮ่ย เรายังสามารถ อ่า ลองดูท่าที หรือว่ามีอะไร <gasps> เพิ่มเติมได้อยู่นะครับว่า เฮ่ย <gasps> หรือว่ามัน เอ่อ <gasps> เขาก็อยาก ร เรียนรู้นิสัยใจคอเรา อ่า ใช้เวลาเพิ่มเติมเหมือนกัน <gasps> มัน ไอ้การที่เรากลาง ๆ มันก็จะเป็นแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับ ไม่ <gasps> อาจจะยังไม่ต้องแบบว่า <gasps> อ่า ปล่อยเต็มที่นะครับ การที่ เอ่อ เราเผื่อในส่วนของ อ่า อ ช่องว่างหรืออะไร บ เป็นกลาง ๆ ไว้ก่อน ผมว่ามันก็ยังมีโอกาสที่เรา <gasps> อ่า ไม่ต้องเร่งรีบ หรือว่า เอ่อ ใช้จังหวะในการที่ เอ่อ ตรงนี้ค่อย ๆ เรียนรู้ หรือการรักษาความสัมพันธ์กันไปนะครับ
อือฮึ อืม ก็ขอบคุณอะนะคะสำหรับคำแนะนำ ถ้าอย่างงั้นน่ะ สรุปง่าย ๆ คือเราก็ไหลไปตามโอกาส แล้วก็สถานการณ์ แล้วของต้องการพูดคุย มันจะได้ดูเหมือน อะไรนะ เหมือนไม่ประมาท ใช่ไหมคะ? ดูไม่เคอะเขินด้วยอะเนาะ
อืม อือฮึ อืม อือฮึ อืม ครับผม ใช่เลยนะครับผม เพราะว่า <gasps> เอ่อ มันก็เหมือนว่า เอ๊ แต่ แต่อย่างน้อยก็คือ ก็ ก็ เอ่อ ก็คือให้เราแสดงความจริงใจเนาะในการแบบว่า เอ่อ การไปร่วมกิจกรรมของเขานะครับ แล้วก็เอาใจใส่ แล้วก็แบบว่า <gasps> เอ่อ หลังจาก สมมุติจบกิจกรรมเสร็จแล้วอะ เราก็ ถ้าเกิดเรามองว่า เฮ้ย ตรงเนี้ยเขา เขาก็โอเคกับเราอยู่ เราก็คือ เราก็แค่แบบว่าติด ยังติดต่อเขาสม่ำเสมอเนาะ หรือว่าสุดท้ายแล้วมันก็อาจยัง ยังได้นัดเจอ นัดทานข้าว หรือว่า เอ่อ หรือว่ายังไงก็ต้องได้เจอกันตาม เอ่อ ที่คลินิกเสริมความงามอยู่บ่อย ๆ อะไรแบบนี้นะครับผม อ่า การที่เราได้ อ่า เริ่มในส่วนกิจกรรมแรกด้วยกันนะครับ หรือว่าไปค้างด้วยกัน ผมว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ อ่า ที่ดีในการ อือ แบบได้เรียนรู้ อ่า ในส่วนของมิตรภาพด้วยกันนะครับ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำ มันก็เลยทำให้เราแบบ เออ ตัดสินใจได้พอสมควรเลยอะค่ะ แล้วด้วย อย่างที่บอกค่ะ คือ ณ ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้น รู้จักกัน ใช่ไหมคะ พูดตรง ๆ เลย ก็คือว่า 1 เราไม่เคย รู้แล้วว่า บ้านเขาอะอยู่ที่ไหน เราก็ไม่รู้เรื่อง เขาเรียกอะไรนะพื้นฐานครอบครัวของเขาอะค่ะ บางครั้งที่การที่เราจะไปเจอกันงานนี้ เราพูดตรง ๆ บางทีเราก็แบบเกร็ง ๆ เหมือนกันว่า เอ๊ย! เราไม่ได้รู้จักพื้นฐานเขามาก่อนอะ แล้ว เอ่อ คำพูดคำไหนมันอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม อะไรอย่างเงี้ย พูดตรง ๆ เลย เราก็ยังไม่รู้เหมือนกัน เราก็คิดว่า ตัวเราเองอะคงจะต้อง ระวังคำพูดคำจาพอสมควรเลยอะค่ะ เพราะว่าอันหนึ่ง คือเรายังไม่ได้รู้พื้นฐานของเขาจริง ๆ จัง ๆ เลยอะ เราก็คงน่าจะพูดแบบกลาง ๆ อะค่ะ แล้วทีนี้เนี่ยเราควรจะต้องสื่อ ส เอ่อ เขาเรียกว่า หัวข้อของการสนทนาเนี่ย เพื่อเราจะได้รู้จักเขาเยอะมากขึ้นน่ะค่ะ เราควรจะต้องพูด ควรจะต้องพูดคุยอะ ประมาณไหนดีล่ะคะ?
อือฮึ อือฮึ อืม อืม โอ้ ครับผม <blows air> ถูกต้องครับ ครับผม อือฮึ อา ผม <chuckles>
ไม่แตะเรื่องส่วนตัวเลยใช่ไหม? แบบ ไม่ เราจะต้องไม่พูดเรื่องส่วนตัวของเขา เลยใช่ไหม? หรือว่าอาจจะคุยเรื่องกลาง ๆ หรือว่ายังไงดีล่ะคะเนี่ย?
อืม ครับ จริง ๆ ก็ลำ เอ่อ ลองเริ่มจากเป็นเรื่องกลาง ๆ เนาะ ลองค่อย ๆ เอ่อ เรื่องที่ เอ่อ ดูแล้วเราสนใจร่วมกันนะครับผม อย่างที่ เอ่อ จุดเริ่มต้นนะครับที่ทางคุณเจออาจจะเป็นที่คลินิกสวยความงามเนาะ แล้วก็ เอ่อ สุดท้ายแล้วพอ เอ่อ เรื่องที่เขา เอ่อ ชวนเป็นในส่วนกิจกรรมออกกำลังกายนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดแบบ 2 คนชอบเหมือนกันนะครับ เราอาจจะลอง เอ่อ ค่อย ๆ คุยเรื่องแบบ เอ่อ สิ่งที่ชื่นชอบเนาะ งานอดิเรกค่อย ๆ สอบถามไปนะครับผมว่า เฮ้ย เอ่อ ดูทางเขาก็เปิดใจ อ่า พร้อมบอกเราหมดหรือเปล่านะครับ เราก็ค่อย ๆ เรียนรู้ ค่อย ๆ ดูท่าที ก็ได้นะครับ อาจจะยังไม่ต้องไป <gasps> อ่า แตะเรื่องส่วนตัวมาก ๆ นะครับเนาะ เราเอาเริ่มจากเรื่องที่เป็นแบบว่า เอ่อ ความชอบที่มันน่าจะใกล้เคียงกันก่อนนะครับ ความชอบเหมือนกันนะครับ <gasps> ยิ่งถ้าเกิดแบบว่า <gasps> มีงาน อ อดิเรกที่ใกล้เคียงกันคล้ายกัน ชอบเหมือนกัน ตรงนี้มันก็ยิ่งทำให้เราแบบว่าคุยกันได้ง่ายขึ้น แล้วก็แบบ อ่า อ่า ในส่วนของ เอ่อ สานสัมพันธ์ต่อเนื่องกันได้ยาวนานขึ้นนะครับ ก็เลยแนะนำก็เป็นกลาง ๆ ก่อนแล้วก็ เอ่อ ลองหาเรื่องที่มันสามารถแบบว่า อ่า ลิงก์กันได้หรือว่าชอบเหมือนกัน ดูอะครับ
อือฮึ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ แต่ถ้าพูดถึงอย่างที่คุณบอกลิงก์กันได้ เอ่อ ที่คล้าย ๆ กันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความสวยความงามอะค่ะ แต่ถ้าหัวข้อกลาง ๆ ก็ ที่จะต้องคุยกับเขาไม่ คือเราจะต้องไม่แตะเรื่องของครอบครัวเขาเลยใช่ไหมคะ? แบบเหมือนกับว่า ประวัติครอบครัวของเขาเราควรจะต้องห่าง ๆ ใช่ไหมคะ? แต่ให้เราคุยเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อจะเรียนรู้นิสัยกันอยู่ใช่ไหมคะแบบนี้?
ครับ อืม อา ครับ อืม อืม ครับ จริง ๆ อ่า คุยทั่ว ๆ ไปได้ครับผม แล้วก็อาจจะแบบว่า เอ๊ย เราอาจจะไม่ต้องไปแตะไปเน้นเนาะว่าเป็น อ่า ยังไงนะครับ อาจจะแค่ อ คุย ส คุยคร่าว ๆ นะครับผม เออ หรือถ้าเราแบบว่า เอ่อ เป็นในตัวเราที่แบบ เอ๊ย เราพร้อมที่เราจะเปิดใจก่อนเนาะว่า เอ๊ย หรืออาจจะ เราอาจจะ เออ คุยคร่าว ๆ ได้ เอ๊ย ลูก ลูกเราประมาณนี้ ประมาณนั้น หรือว่าเรามีครอบครัว เอ่อ ครอบครัวเราก็ชอบแบบนู้นแบบนี้แบบนั้น แล้วก็ลองดูท่าทีเขาก่อนก็ได้เหมือนกันว่า เฮ้ย เขา เขาพร้อม เขาอยากจะ อ่า คุยหรืออยากจะบอกเราเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับว่า เอ๊ย ถ้า ถ้าเกิดเราบอกไปแล้วนะครับ แล้วเขาจะ เอ่อ บอกต่อหรือเปล่า ถ้าเกิดเขาดูว่า เอ๊ย เขายังไม่อยากพูด เราก็ไม่ต้องไปเซ้าซี้เนาะครับเนาะ เราก็ค่อย เอ่อ อ่า ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป เปลี่ยนเรื่องไปก่อน ก็ ก็คงต้อง อ่า ใช้ในส่วนของวิธีกลาง ๆ ในการแบบคุยแล้วกันน่ะครับ อืม
อืม อืม ค่ะ ค่ะ ก็ขอบคุณมากเลยอะค่ะ สำหรับคำแนะนำ เราก็คิดว่า คงน่าจะคุยเรื่องสิ่งที่เรา เราชอบไปก่อน แบบเนี้ยค่ะ แล้วก็ช่องทางของการติดต่อว่า เอ๊ย นอกจากเราติดต่อกันมือถือแล้ว เราจะมีติดต่อกันน่ะ ช่องทางไหนบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าตอนที่เราคุยกัน เรารู้สึกเลยว่า คนเนี้ยมันเหมือนแบบ มันคลิกกันน่ะ คุยแล้วรู้เรื่อง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือน เหมือนรู้จักกันมานาน แบบเนี้ยค่ะ เราเองเราก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์ของเขาอะไว้เป็นเพื่อนกันแบบยาว ๆ เอาง่าย ๆ ว่า เอ่อ รางวัลคือเพื่อนใหม่นะคะ มิตรภาพที่ดีของเพื่อนใหม่ แบบนี้อะค่ะ โดยเฉพาะการที่เขาอะ ชวนเราไปวิ่งอย่าง เอ่อ ครั้งเนี้ย พูดตรง ๆ เราเป็นคนที่เฉย ๆ กับการ งานวิ่ง แต่เราจะออกกำลังกายกับการว่ายน้ำ เราไม่ค่อยชอบวิ่งเท่าไร แต่ว่าด้วยความ เขาชวนไงคะ เราก็เลยแบบ เออ เราก็อยากจะมีมิตรภาพที่ดี ๆ กับคนนี้ แล้วเขาก็บอก "เนี่ย เขาไปคนเดียวไม่มีเพื่อน ไปเป็นเพื่อนด้วยกันหน่อยสิ" อันนี้เนี่ยแหละค่ะ เราก็เลยจะ เอ่อ ตัดสินใจอะ ไปวิ่งกับเขาอะในงานนี้
ครับผม อืม อือฮึ อือฮึ โอ้ อือฮึ อา ครับผม อา ครับ ครับผม อืม อา ครับผม โอเคเลยครับ ก็ด้วยความยินดีเลยนะครับ วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ ให้คุณได้รักษา อ่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนคนนี้ได้ยาว ๆ เลยนะครับ สวัสดีครับ
ค่ะ